فعلًا فكرة كويسة، أنا ما فكّرتش إن أنا ممكن أطلُب منّه في يوم من الأيام إن إن إن إحنا نخرُج، أنا اللي أطلُب يعني، كنت باستنّى فعلًا هو اللي يطلُب، كنت بابقى أ أنا مش فكرة التُقْل، بس أنا بابقى يعني حاطّة في دماغي دايمًا إن الراجل هو اللي يبتدي، بس فعلًا عادي ممكن ألمَّح يمكن يكون هو مستنّي فعلًا منّي تلميح، وساعتها الموضوع يبقى إيه، في فَيصَل كده وأقدر فعلًا أسمّي مشاعري وأقدر أكون عارفة العلاقة ما بيننا واصلة لإيه، وهي فين دلوقتي. تمام، أنا هابدأ أعمل كده فعلًا، إمم.
إمم. بالضبط. و وكمان برضه خُدي بالِك آآ خُدي بالِك أنتم أنتم في بيئة عَمَل، فبرضه هو خايف يبدأ في أي حاجة يتت يت يضُر شُغله أو أي حاجة يت ي ي يتف يفتري مثلًا إن أنتِ إن هو بيضايقِك أو بي بيخلّيكِ يعني أو يوتَّرك أو حاجة، فده برضه هو ممكن يكون ده سبَب قَلَقه وسبِّب توتُّره، إن هو بيرجع ويروح وييجي، ويرجع يروح وييجي، فهو خايف من حاجة زي كده. حُطّي برضه الن حُطّي الن النقطة دي في في في اعتبارِك جدًا يعني.
أيوه إمم. أيوه فهمت. إمم. ممكن.